Alam mo, naiintindihan ko naman yang bigat ng nararamdaman mo, kasi ang pagiging ama naman, eh, hindi lang 'yan basta title, di ba? Ito yung ay isang responsibilidad na may kasamang pagmamahal, ano pa ba? Takot, siyempre, pressure, 'tsaka yung sakripisyo. Lalo na kapag ka usapang pera, lakas ng loob, diskarte, yung sinabi mo kanina, tuition fee. Normal lang naman na makaramdam ka ng pangamba. Pero may gusto lang sana akong mga ilang malaman. Ilan ba yung sinusuportahan mo ngayon at anong antas na ba sila sa pag-aaral?
Kaya nga, eh. Oo. Okey. Ah, 2 sila. Ah, 5 years old 'tsaka 3. So, ah, kinder wa ah, incoming na grade 1 sa next school year. So, yung isa naman mag-aaral pa.
Mhm. Okey. Sa papasok ng ano, elementary? Mm.
Uhm. <sniffs> Ah, elementary 'tsaka kinder.
Oo, oo. Eh, mayro'n ka naman bang, ah, regular na pangita, kung maitanong ko lang sana?
Uhm, meron naman. Ah, employed naman. Uhm, <smacks lips> currently nagwo-work ako sa isang ah, Australian company na work ah, at-work-from-home. So, yung sa ganong schedule or set up, parang, ah, nakakapag ah, malaya akong nakakatulong sa sa gawaing bahay na nahahatid ko yung mga hatid 'tsaka sundo yung mga bata, tapos, um
Okey. Mhm. Bata. Okey. May mga shared responsibilities naman kayong mag-asawa? Ah, okey.
'yon nga lang Oo, sobra. Mm. <smacks lips> Pagdating ng gabi yung kailangan kong siyempre dapat, uhm, <smacks lips> 7 to 4 mga ganon or ah, 7 to 6, kaso nga lang minsan, 'pag kailangan kong makatulong din sa bahay, ah na napapa-extend ako ng oras. Tapos
Oo. Mm. Ah, oo.
uhm, tsaka nag 'yon nga lang, nagiging late yung a late yung, pag clock out ko. So, wala na akong masyadong, ah, time para sa mga bata at asawa ko. So, nakakalungkot din yung ganon.
Okey.